O RH talvez saiba exatamente por ser um RH. Pode ser que saiba até falar melhor do que eu, né.
Exato. Exato. É função deles. Então, delega isso pra ele, já que é uma uma uma reclamação geral. E então, assim, você não vai ser a de a dedo dura da da da coisa. <chuckles> Prque você não está errada. É porque é uma situação realmente muito muito delicada. É é constrangedora. Mas você não tá errada. E ela a pessoa, provavelmente, não está fazendo por mal, que nem o cara, por exemplo.
Uhum. É generalizada mesmo, tá. Não, não é. E assim, mas eu preciso buscar a solução. Não t ela não tá ela não tá ela, de verdade, ela tá de de boba mesmo, de inocente no negócio. Ela não tá fazendo por mal. O outro, sim. E engraçado, né, que o outro que tá fazendo por mal, é o que talvez seja mais fácil a gente resolver e conversar.
Exato, exato. Exato. E e ele já se queixou dela? Ou vice-versa?
Tá aí. Eu acho que um tolera o outro. Ela é que não curte muito fazer Você vê que na expressãozinha da bichinha, que ela não curte muito, por causa do cheiro do cigarro.
Uhum.
Mas ele a ele está de boa. É. "Dane-se". Ele está manda o que quiser que eu aguento. Entendeu?
Ah tá. Nossa, nossa. Eu acho que, assim, a solução é doída, digamos assim. Não tem o que f o que fazer, não tem o que fazer. Tem que se tem que falar, porque outras coisas seriam dar um perfume, alguma coisa simbólica, que aí pode, hã, soar um pouco
Eu eu te tenho a impressão que ele não tem olfato. É doída. <laughs> Num
Enfim, p pode não ser bem recebido.
Tu qual acho que qualquer coisa eh, eu acho que qualquer coisa, no final das contas, vai soar

E que, ah, ele dá ele disse que ele eu já vi ele inclusive fazer, "vou dar aquele puxando, aquela baf aquele aquela carregada agora, pra dar umas baforada de cigarro". Mas ele não diz quem é o desafeto dele ali.
Ok. Que desagradável. Uhum.
Mas ele, é daque
Mas está te prejudicando também, né. Então ele tem um alvo ele tem um alvo, é isso?
Ah, para! Ele tem o alvo específico, mas, eh, o alvo acaba sendo todo mundo, né.
Nossa.
Entendeu. Eu não posso acender incenso na sala, porque senão eu já tinha posto incenso no escritório, na minha mesa.
Uhum.
O que eu faço, às vezes, é botar, pego água quente como se fosse fazer um chá, e boto essência ali, aí fica aquele perfume em volta todo, ninguém sabe da onde vem.
Aque aquele aqueles chu aqueles palitinhos também de odor, sabe.
É o meu chá, que não é chá. Já, também. Eu eu disfarço com com esse tipo de coisa, assim, escondido, e tal.
Mas não dá vazão.
Mas ele eu não não dá vazão.
Uhum.
E aí, ele senta perto de mim, senta perto dos seus colegas, eu não posso dar um feedback direto para ele.
Ah, mas por que não? Já que já que ele e e ele faz isso admitidamente com alvo, e já, inclusive, compartilhou com você isso, você pode virar pra ele e falar: "Olha, fulano eu entendo que você tenha um alvo aí, ou não <chuckles> entendo, mas enfim, o que t tá prejudicando todo mundo, porque, assim, desagradável". Eu acho que o 1º passo, você tem que dá, é realmente dar um feedback, tenta é difícil, é delicado, realmente. Não tem.
Mas está prejudicando todo mundo. É. Eu acho que nesse caso não tem outra maneira, né, eh eh, porque o cara já está tocado pela situação, que alguém já deve ter falado alguma coisa de um jeito errado pra ele. Imagino, tá, que eu conheço mais ou menos o o pessoal ali. Então ele já está.

E eu estou com u u uma zebra na mão, porque como o meu projeto e o projeto dessa colega onde tem esse rapaz, o fumante, os 2 sistemas têm que se conversar, adivinha quem é que a gente tem que botar sentado um do lado do outro pra se falar?
Nossa. E não anula não, um o cheiro do outro? <laughs> Junta tudo. Nossa.
Não, junta tudo, mistura, é horrível. Ami essa amiga já fala assim: "Vamos fazer o seguinte, vamos botar eles numa sala de reunião pra se conversarem durante o projeto. Que pelo menos assim, marca a reunião depois do almoço", olha olha a história, "Marca a reunião depois do almoço"
Olha. Uhum.
"bota os 2 em sala de aula na na sala de aula em sala de reunião pra pra conversar, e aí bota meia hora ali, e a gente tem aquela meia hora de descanso depois do almoço".
É, é é é uma é uma estratégia. Agora eu acho que só vai resolver mesmo conversando com a pessoa. O caso do do do homem é eu acho que é relativamente mais fácil, porque ele faz de propósito. Então
É. E as e como ele já falou já meio que falou isso comigo, né, deixou isso claro talvez eu ele tenha uma f
Exato, exato, ele deixou um gancho pra você, você pode virar e falar pra ele: "Olha, o fulano tá passando um pouco dos limites porque tá me afetando". Agora o caso da mulher já é um pouco mais difícil, porque ela pode nem ter consciência disso, tem muita pessoa que, por incrível que pareça, não tem consciência que que estão com odor ruim e e assim f
Exatamente. Eu acho que não tem mesmo. Eu acho que ela não tem, e e se chegar
foram criados dessa forma, não veem nada de errado, nem sente o cheiro, às vezes, a pessoa não sente o cheiro também próprio.
Justo.